Kailan ka last na naglaro ba?
Noon, noong nando'n pa'ko, sa amin eh, ano pa 'yon. Doon sa kanila dati grade 4 ako noon eh, matagal na. Hmm.
Noong bata ka pa talaga? Ah. Ay, matagal na, okey. Pero ano ba, ah, sino-sino 'yung mga, ah, kasali kapag nilalaro ninyo 'yon noon?
Hmm. 'Yung mga pinsan ko, kasi ah, ano eh, hmm, sila yung lagi-lagi ko talagang kasama naman doon. Sila 'yung kalaro ko kahit medyo ano, eh. Kasi dati medyo masungit ako, so, lagi ko inaaway 'yong mga pinsan ko. Pero alam mo na mga bata, um, minsan magka-away mamaya bati ulit. So, kami na naman ulit yung maglalaro ganyan. So, 'yon, ah, kami-kaming naglalaro. Tapos ang ah, parusa dati 'yung pi ah, pitik ah, ano 'yung kamay, yung
Kasama, mm. Hmm. Mm, tama. Pipitikin 'yung kamay?
oo, pipitikin 'yung kamay o 'di kaya ano, 'yung sa may noo gano'n. Oo, oo.
Ay! Tainga. Ah, sa noo, akala ko sa tainga. <laughs> Sa noo, ang sakit no'n. <chuckles> Naku, oo nga 'no parang ang saya nga, ayun. Pero sa tingin mo ba mayrong, ah,' yung tradisyonal na laro na'to. Di ba tradisyonal 'yang sungka, 'yan, ano-may halong ano na ba 'yan ngayon modernong bersyon?
Hmm. Pero masaya, oo. Mhm. Ah, sa pagkakaalam ko, wala pa. Kung 'yung sungka mismo 'yung ah, gagamitin. Pero ngayon available na siya sa mga phones ay ata. Pero oo. Pero hindi ko pa siya na-try, oo. Hindi ko pa siya na-try.
Mm. Ay, talaga 'yung sungka? Pwede nga 'no? Mm. Baka nga kasi Tama, kasi yung chess eh, ano eh, puwede na sa online, eh, di ba? 'Yung mga chess, tapos 'yung iba pang laro. So, baka nga meron ng sungka 'no? Matingnan ko nga 'yan mamaya, baka meron eh, ma-try. Hmm.
Mhm. Oo, pero mas ano Oo, mas masayang ah, mag ano, maglaro sa mismong sungka. Oo, kasi alam mo ba dati madaya kasi ako dati eh. Alam mo 'yung iniipit ko 'yung ibang bato. kasi kapag, siyempre kapag online hindi mo na madadaya. <sniffs> Oo, may ganon. Ano eh, alam mo 'yung wala ng laman, mamamatay ka na last na bato mo na. Tapos walang laman 'ano yung isang butas, so, iipitin mo ngayon 'yung isang bato doon sa, ah, kamay mo para hindi nila makita. Tapos doon ka na sa may laman, di ba, ah, maduga ako nung bata. <giggles>
Personal, oo. Ay. <laughs> Gano'n <laughs> Ah, okey. Mm. Hmm. Ay, naku. <chuckles> Kaya pala masaya, <laughs> ayan. So, sa tingin mo bakit ano, mahalagang mapanatili 'yung mga larong Pinoy o mga larong pamana sa'tin?
Oo.

Oo meron. Ah, actually, tiru tinuro niya sa akin dati ito no'ng, ah, nag-aaral kasi ako do'n sa kanila. Ah, Grade 4 ako no'n one year. So, parang one year din ako natuto, ah, sa sungka, 'yan. 'Yong sungka 'yong laro. Oo, hindi kasi ako marunong dati. Ah, dito kasi sa amin madaming mga bata. So, mga kalaro ko lang mga ang alam kong laro, ah, 'yong text, ah, 'yong lastiko, 'yong medyo medyo ano, eh, medyo boyish kasi ako nung bata, parang 'yung mga kalaro ko mga lalaki.
Hmm. Okey ano, 'yun? Ay. Mm. Mhm. Tama. Ah.
Ang hindi ko lang talaga alam na laruin dati, alam mo 'yung trumpo? Hindi ko siya kayang paikutin hanggang ngayon. So 'yun, ayun sungka. So, nung napunta ako dun sungka 'yung laruan, laro namin. Lalo na kapag gabi, kapag tapos na kaming maglaro sa labas, tapos kami naman magpipinsan, do'n sa loob. Dati pinapanood ko lang tapos, ti ah, tinanong ko. "Ah, pa lola pano" or mommy mommy kasi yung tawag ko sa kanya. "Ah, mommy pano po laruin?" Ayan, so tinuruan niya ako na 'yong seven may 7 na hole, oo, tapos may 7 din na bato, and then may dalawang, ah, parang, ah, magkabilaan na malaking butas na paglalagyan ng bato. So, 'yun. Mm. 'Yan.
Mm. Hmm, tama. So, sungka. Mhm. Mhm. Okey. <chuckles> Mhm. Oo, 'yung dulo. Mm. Hmm. Ano ano niyo gamit nyong ano pamato? Ano ba 'yun ang tawag dun 'yung sa nilalagay? Anong gamit niyo nun? Ah, bato, ah, mais 'yun pwede nga, 'no?
Bato or minsan ano, mais. <chuckles> Oo. 'Pag 'yung butil ng mais na yellow, 'yung matigas na.
Mm. Tama. Maganda 'yun maganda 'yun, kasi madami, <laughs> 'di ba, ayan. So, ano naman 'yung ano mo, pakiramdam mo nung unang beses mong nilaro 'yung sungka na tinuro ng lola mo?
Ayan. Mm. Ayan. Siyempre natutuwa ako. Pero talo nung una. <chuckles> Talo nung una. Siyempre hindi ko pa masyadong kabisado 'yung mga technique ganyan. So, kaming magpipinsan parang nung una may ano pa ako, may kasama pa ako tinuturuan niya 'ko kung, ah, paano 'yun, ayan. So, na-enjoy ko naman tapos tinanong ay ti ah, nagtanong din ako sa lola ko. Lalo na kapag may mga sunog sunog na 'yung ano alam mo 'yung Sunog ba 'yun 'yung term, dun sa may kalaban? 'Yung may butas na walang hindi nilalagyan ng walang lang bato. Ganyan patay na 'yung butas, ganun. Oo. So, 'yun so, pano ba 'pag ganito kapag lima na lang, kapag apat ganyan. So, tinuro naman niya pero, hindi ko nasundan 'yung iba. Oh, pero hanggang ngayon, ah, naalala ko pa rin naman. Oo, matagal na rin kasi akong hindi naglaro, eh. Nami-miss ko na din. Mm.
Ah, talo talaga. <laughs> Mm. Mm. Mm. Ah, parang, oo. Tama, parang ganun nga 'yung tawag. Mm. Oo. Mm. Ay.